В общем, у меня такое дело я переехал в радикально другую страну. Ну, не совсем радикально, то есть, там, ни в кои не в Китай, вот, ни в какую не в Африку, вот. Но всё равно здесь как бы доминирующий язык, тот, которым я не владел, э, сейчас потихонечку начинаю овладевать. Но в общем и целом я как бы всё равно чувствую большую дистанцию между окружающими людьми, вот. Ну и так как я приехал сюда один, то я вот по причине невладения языком так один и остаюсь. И меня это как бы не радует. Я человек общительный, коммуникабельный, и для меня находиться в таком изгнании в силу о отсутствия связи с окружающими людьми это неприятно. Вот что посоветуешь сделать, чтобы это преодолеть?
Мгм. Я тебя прекрасно понимаю, что н может, конечно, после переезда, тем более, как ты выразился, совершенно другую страну, где не владеешь языком, можно почувствовать себя достаточно одиноко, особенно, а, если, как ты тоже уже упомянул, ты больше экстраверт, чем интроверт, и действительно это может быть очень тяжело. Я могу тебя спросить несколько вопросов?
Мгм. М. Мгм. Мгм. Давай давай давай.
А скажи, пожалуйста а ты переехал, ты уже спи упомянул совсем один, и у тебя совершенно нет никого, ты ещё ни с кем не познакомился, и ввиду языкового барьера не можешь ни с кем общаться, правильно? У тебя нету никакой русскоязычной, скажем, общины.
Ну, смотри